そうですね。稼ぎは悪くなったけど、それでもやっぱり、うーん、今となってはこの生活の方が性に合ってるかなって思いますよ。
はい。 うーん。じゃ、ご自身は私生活にフォーカスして、仕事のと私生活のバランスを見極めて、沖縄での離島がすごく合っているということなんですね。なあ
はい。 え。 そうですね。合わない人にはだから、先に先に例に出して2人みたいに合わない人には本当辛いでしょうね。
うーん。
あまりにも何もなさすぎて。
はあ、ま、そうなんですね。な何もなさすぎる、あ、自然に溢れてるってことですかね。
刺激が。 ええ。 はい。 そう、それもその人間がういじった人工の自然じゃなくって、本物の自然です。
はい。 は、あ、んああ、すごいですね。でもご自身もそれ大変じゃなかったですたですか？都会からの生活に、それに、なんでしょう、アジャストするのは。
ヤブ蚊がいるようだ。 いや、あのですねあのですね、つくづく思ったのはコンビニがあると大丈夫で
<chuckles>
コンビニはあの、日本人って人類が作った偉大な発明ですね。分娩を伝えてきますよ、コンビニが。
そうですね。 動作は遅くても
はい、なんとかなります。はい。
コンビニがあれば。<chuckles>
う
いや、そうなんですね。はい、いや、今日は仕事と私生活のバランスについて、色々なあの、体験談交えてお話しいただいて、本当にありがとうございました。
え、うん。 はい。 どうも話楽しかったです。ありがとうございます。